Мгм. И получается
И что он должен поехать на похороны. Мгм.
Ну, то есть это, скажем так, на тебя ответственность скинули, грубо говоря, об этом.
Ну, я считаю, что это было, конечно, жёстко, но разумно, потому что, действительно, может быть, ему было ещё тяжелее это услышать от совсем рас ра рандомного человека. Может быть, конечно, его наставник мог бы лучше ему сказать, потому что он мужчина, и всё-таки он с ним прямо в одной палатке жил, всё равно отношения были более сформированы. Не знаю, короче. Ну, в общем, они решили, что это буду я.
Мгм. Да, да-да.
И вот, как бы, это та правда, которую нужно сказать. Она очень неприятная, но нельзя её скрывать от человека. М, м, вот.
Мгм. Ну, то есть, э, да, действительно, если так подумать, то тут лучше сказать прям максимально прямолинейно.
И подбирать слова, вуалировать, искать метафоры, начинать, знаешь, как некоторые люди любят сначала там, ну: "Как у тебя дела? Как спалось? Тра-ля-ля". А потом: "У тебя мама умерла, да?" Как вот это вообще? Я просто, э
Мгм. Да, это как эмоциональные качели, как будто бы получаются немножко.
Н ну, это издевательство. Он потом любой вопрос "Как у тебя дела?" Будет воспринимать как то, что сейчас ему скажут что-то трагичное. Нельзя начинать вот с этого смоллтока так называемого, то есть со светского разговора, такие новости. М, я просто его позвала, попросила его отойти отдельно, потому что это не то, что нужно на публике, э, как-то человеку говорить. Мы с ним сели. Единственное, что я сделала, я его обняла, и то больше в целях безопасности. У нас там леса густые, и я очень боялась, что он может вот в состоянии шока, аффекта убежать, и потеряется. А ещё не было мобильных телефонов, мы потом бы его как искали вообще, то есть, э, чтобы
Мгм. Ага. А, да, настолько прям. Мгм. Да, да-да, действительно.
Я его обняла, я ему я ему говорю: "У тебя умерла мама".